Iya iya betul banget. Iya sih, eee, sa heeh, bener. Kalau angin juga kan apa, eee, di badan tuh gak enak gitu kan. Eee, disae di sini juga iya di sini juga, eee, karena apa, eee, udaranya agak dingin karena dataran tinggi jadinya, eee, saya juga ini apa, eee, kalau misalnya baju terlalu tipis juga kayak ini masuk angin gitu, jadi agak tebelan gitu. Iya, iya iya anginnya kenceng kan gitu. Apalagi kalau musim musim-musim antara apa, antara musim kemarau, musim hujan itu kan anginnya, eee, lagi kenceng-kencengnya kan. Mmm, iya gitu, jadinya lebih iya menyesuaikan dengan ini sih cuaca juga gitu. Saya ju iya, saya juga, s eee, gak terlalu suka pakai hak, eee, sepatu hak gitu kalau, <sniffs> eee, pakai yang butuh yang lebih formal itu biasanya pakai sepatu boot yang agak ada haknya dikit aja. Tapi iya bukan suatu hak yang lancip itu. Karena saya orangnya kalau jalannya cep iya. <chuckles> Eee, jarang kalau saya pakai suatu hak yang la apa yang lan eee, lancip itu kan saya suka suka keselo. <laughs> Karena jalan saya cepet gitu.
Itu kadang kalau hujan angin mhm. Ya gak enak, heeh. Mhm mhm. Iya. Iya iya, di sana juga ya, karena kalau angin lumayan juga ya anginnya ya. Mhm. Lumayan. Iya ya. Ya itu juga. Heeh heeh. Cuaca. Mhm. Iya iya iya. Oh de dari dulu juga gak pernah pakai sepatu hak? Oh, jarang. Lancip, heeh. Oh, yak oh, ibu aku soalnya modelnya kayak begitu, ya modelnya gini kasek apa, sih ibu-ibu yang tiap minggu tuh ke salon, model kayak gitu. Jadi aku tuh kayak di dibilang sama ibu aku tuh, "Kamu musti lebih kayak wanita," karna aku sedikit untuk di mata dia aku agak sedikit tomboy gitu. Jadi apa sih, sepatu tuh nggak nggak terlalu musti yang lancip ya, cuma karena ya, eee, terkait tuntutan pekerjaan karena aku bilang pegawai, eee, eksekutif di, eee, Indonesia gitu sebenernya lebih rapih daripada di sini, gitu. Lebih bergaya kalau aku bilang, tapi aku sedikit juga kaget gitu waktu ke sini pekerjaan, ada orang yang di tempat kerja tuh pakai cuma t-shirt aja.
Heeh, <sniffs> mhm. Heeh. Oh, heeh. Heeh. Oh, heeh. Iya iya. Heeh, iya. Heeh, eh, iya iya. Betul, iya iya. Heeh, iya. Heeh heeh. <laughs> Oh, makanya itu. <chuckles> Iya. <chuckles>
Heeh, aku kaget, lah aku pikir kan, "Loh kan harusnya di sini justru lebih tahu dong tata krama pakaian gimana," ternyata nggak loh.
Betul betul. <chuckles>
Gitu, mereka lebih santai tapi, aku tetep gak bisa ke kantor cuma pake t-shirt itu aku gak bisalah. Kayaknya kok kayak aku mau main-main, eee, apa sih di kompleks rumah gitu, kayak aku mau nongkrong-nongkrong sama ibu-ibu gitu kan, gak pantas gitu. Mhm.
Iya. Mhm. Betul s iya iya bener. <laughs> Iya itu kan pap e pengaruh ada pengaruh sama ini kan, ada pengaruh sama mood-nya kita juga kan. Perasaan yang kita bawa kan juga berpengaruh gitu baju itu. Jadi kan kalau kita misalnya gak tepat pakaiannya, ya kadang-kadang kita kerasa gak nyaman aja gitu sih kalau saya. Iya iya iya, okelah iya.
Iya ya. Mhm. Benar, benar benar, iya sih, heeh. Kalau kita rapih jadi seneng ya.
Mhm, bener banget. <chuckles> Oke terima kasih obrolannya. Iya, iya sama-sama tetep ini bergaya betul. <laughs> Selamat pagi.
Mhm. Iya seneng banget deh pokoknya. Terima kasih ya semoga pakaian bergaya terus. Iya iya. Yuk, dah.